Mh-mh, ma invece quella finale che hai detto che hai partecipato com'è andata?
Eh la finale appunto, diciamo, f non fa parte dei ricordi felici, perché l'abbiamo persa, e tra l'altro neanche di di troppo, quindi era una partita abbastanza combattuta, ma io sono contento di come ho giocato. Ehm, e las l'altra squadra era proprio superiore, quindi
<chuckles> Okay. Mh-mh. Okay, okay. Ah, beh dai, l l'importante è che sei contento che come hai giocato te.
non ho p non potevo fare più di così. Esatto.
Sì, sì.
Io personalmente mi ritengo soddisfatto, non ho que errori che mi mi diciamo, mi fan sentire un rimorso, un peccato che non non sono riuscito a fare qualcosa.
Mh-mh. Ah okay, vabbè, meno male.
Tu hai perso qualche partita importante invece?
<sighs> Al campetto ho partecipato quest'estate, mhmm, a un torneo, un giro di tornei che si chiama Estathè
Ah bello. Okay, sì, sì, sì. Ah ma è ma è sponsorizzato? Ah okay, <chuckles> okay sì, sì, sì.
Ehm Sì, sì, sì, sponsorizzato dall' Estathè appunto. E niente, t abbiamo- abbiam fatto le qualificazioni, sono andate anche abbastanza bene, solo che poi non siamo riusciti ad andare avanti perché abbiam perso una partita ai ai quart agli ottavi forse, ai quart no a forse agli ottavi o ai quarti, ora non mi ricordo.
Ah beh ma ci sta. Beh, vabbè. <chuckles> Okay, okay, eh b sì non è, non è solo vittorie, però comunque ti sarai divertito, immagino. Eh okay, sì, sì, sì.
Però però sì. Sì, sì, però è stato comunque divertente, sì. Sì, è stato molto divertent ora poi quest'estate forse c'era l'intenzione di farlo con dei miei amici, però
Ah okay, eh spero
però hanno tolto una categoria che uhm, quale volevam farla, quindi bisogna un attimo vedere.
Ah peccato, eh beh, è sempre bello provare a, magari cimentarsi in qualcosa.
Eh sì, sì, sì, sì. Vero, vero.

No, boh, nel campo da basket ti direi, in generale, giocare con gli amici, soprattutto perché tanto, nel ovviamente nel campo all'esterno non c'è nulla, cioè, ci sono alcune alcune volte dei tornei così, però sono rari e me poco frequenti, sono più, andare lì organizzarti e andare a giocare, appunto.
Ah okay. Okay, sì, sì, sì. Ah beh sì, sì, sì, non è un campo chiuso come palestra.
No, no, è al è anche all'aperto, quindi dà anche quella, l'idea di attività all'esterno, all'aria aperta, cioè.
Okay, sì, sì, sì. Certo certo, sì, magari sei comunque lì, però magari c'è un prato, ti diverti a giocare ad altro, però c'hai vicino il campo da baske
Eh esatto, magari eh sì, cioè magari fai una cosa, mangi mangi di f di fianco, poi ti rilassi sempre lì intorno, poi quando hai voglia vai a giocare, cioè, invece che magari una palestra ch al chiuso, che ovviamente beh, d'inverno sarebbe più comoda perché metti che c'è freddo
Sì, sì, sì. Ah beh quello sì, se piove anche d'estate comunque.
Eh esatto. Invece
E poi magari d'estate invece fa troppo caldo, però anche qua anche al chiuso.
Eh, vabbè anche anche in palestra fa caldo. Quindi sì, abbastanza differente.
Esa e Sì, sì, sì, eh sì, la cosa diciamo della spiaggia è che quasi mai ci vai fuori dall'estate.
S sì, boh, no, in realtà dipende.
Cioè, rara raramen Sul, magari su
No, beh, forse sugli scogli.